والله هي لو ما دام هي كانِت هتعمل مشاكل لو في صِدْق ما بيننا يبقى دي غلطة م وهو معناه إن هو غِلط مع وما دام هو غِلط يبقى المفروض يصارحني بده، ويقول لي إن أنا غلَطت في 1 2 3 ما ينفَعش إن هو يخبّي ده بعدين مثلًا وأكتشف ده عن طريق حد تاني، يفرِض الغلطة دي مثلًا كان ممكن اللي فيها سَبب منّي، يعني مثلًا إن هو مثلًا خانني فالخيانة دي أكيد كانت ناتجة من إيه ممكن يكون غلطة منّي، إهمال منّي في يوم من الأيام، المفروض إن هو يقول لي ويفَهّمني مش مش يخبّيها <tsk> فشايفة إن هو لازم يكون الصدق كامل، بس مش معنى إن الصدق كامل فأنا ما هاسيبلوش الحرّية الشخصية أو المسافة ال اللي هو يكون عايشها لوحده براحته. أيوَه المِسَاحة. هي دي الفكرة.
اهم. مِسَاحة شخصية صحيح، صحيح. آآ أنا بصراحة بالنسبة لي إحنا لازم نكون صادقين مع بعض في كُل حاجة، إلّا الماضي الماضي بيخُص صاحبه، فأنا مش من حقّي أعرف عنَّك حاجة ولا أنت من حقَّك تعرَف عنّي حاجة. لأنه أنا لو عرَفت عنَّك أي حاجة، بأمانة تلقائي هتتهز ثقتي فيك لأنه أنا مش عارفة هل يا ترى أنت لسّه آمم الموضوع ده في بالك الموضوع ده خل انطفيت مِنُّه. أيًّا كان شَكْل الحاجة دي، أو أيًّا كانت إيه هي، بس ما دام حاجة ممكن تهِز الثقة ما بيننا
ما هو المفروض إن أنتِ بحُكم إن أنتِ ناضجة، إن أنتِ تعرفي، هل هو فعلًا بطَّل ده والّا لأ؟ بحُكم تصرفاته وأفعاله.
آآ نوايا.